Paano ka nag-adapt sa pinakamalaking pagbabago na naranasan mo?
Hmm, para sakin siguro yung pamamaraan na maging ready talaga sa mga ganong pagkakataon, or should I say yung maging resilient, oo sa mga ganong pagbabago. Yun kasi sakin, yung pagbabago na nangyayari sa akin, ano siya, tungkol siya sa yung, um, yung father ko, um, yun meron nang ibang girl <chuckles> so, kailangan naming mag-adjust ng family ko. Mm, ng mama ko, ng kapatid ko at mag-move forward. So, kaya nung nalaman namin na meron ng iba mm, so, sa gano'ng pagkakataon, so, mas pinili na lang namin yung bumangon at gumawa ng mga pamamaraan para alam mo yun, para mag-move forward talaga sa buhay, kasi ganun talaga, hindi natin mapipilit yung mga tao <chuckles> na mag-stay.
Hmm. Mhm. Mm. Oo. Mm. Tama. Tama naman yung sinabi mo, ah, wala, eh, ah, syempre yung sa sitwasyon mo nasa papa mo na yun, siya naman ang nagdesisyonm <clicks tongue> na umalis at sumama sa iba, so, ah, masakit 'no? Pero alangan namang mag-dwell din kayo dun 'di ba? So, tama naman yung ginawa niyo na parang mag-move on na lang ganon. Pero, ah, ano naman yung ano ba ano naman yung unang bagay na ginawa mo nang ma-realize mong na mukhang 'di nababalik yung papa mo, ah, kailangan na nating baguhin at, ah, yung, ah, pamilya natin at mag-move on nalang?
Mm.